Olha, eu digo pra você que ela esquenta ainda assim, porque ela fica ali naquele processo de remoendo. Porque eu e a minha mãe tivemos uma relação muito boa e ela se orgulhou muito do meu processo, porque era só eu e ela. E aí depois de 20 anos, a minha irmã a minha mãe me deu irmãs. Eu ela ainda se preocupa porque ela vê co são é, <clicks tongue> 20 anos depois eu não era filha única, e a minha mãe se preocupa, porque ela vê que é me no meu tempo as coisas foram diferentes, eu eu evoluí melhor, eu ouvi melhor e as minhas irmãs estão tendo essa dificuldade. Então ela se preocupa ainda, mesmo que tenha eu aqui para ajudar, mas ela fica ansiosa, né, com o excesso do futuro "como é que vai ser a vida da minhas filhas? Como é que vai minha filha, a Viviane era desse jeito agora com elas tá sendo diferente", enfim. É, é é bem puxado mas, eu tô in
Hum. Ok. Nossa! Ah, olha. Muito bom. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. É aquilo é aquilo, né, que a gente estava falando, realmente, eh, e 20 anos é uma vida, né, é realmente outra geração. Ó, a sua mãe tá em uma geração, você tá em outra geração e as suas irmãs em outra. É, são 3 gerações convivendo, assim, bem de perto, eh, e realmente tem que ter alguém pra dar esses feedbacks, alguém pra dar essa direção, alguém pra, né, pra aclarar as coisas. E eu achei muito interessante a a nossa conversa, tudo tudo que você compartilhou e todo o processo que você vem ultrapassando para dar um feedback, assim, que não desmotive a pessoa, né, que seja uma coisa positiva, que ela possa construir em cima disso, e eu achei bem bem legal.
Uhum. Totalmente. Olha aí. Olha só. Uhum. É verdade. Aham. Isso. É verdade. Aham. Aham. Isso.